Allora, questa è una bella domanda perché in realtà, ehm, mi piacerebbe <chuckles> avere l'arroganza di dire: "No, no, sono una persona nuova, ho sconfitto tutte le mie paure", ma in realtà io penso che sia un lavoro in corso, no? Ehm, sicuramente questa consapevolezza, ehm, cioè a questo momento insomma, quest'epifania che ho avuto, ehm, mi ha donato la consapevolezza di riconoscere quando, ehm, magari sono soggiogata da questa paura, no, e e di agire prima che che venga, insomma
Okay. Okay. Okay. Sì che che sia che sia troppo troppo grande, ecco insomma, magari
Esatto. Esatto. Però, è anche bello perché comunque aumenta la compassione anche per te stessa, no, invece di vederti, ehm, quest'essere, ehm, perfetto, che non può sbagliare mai, che se d sbaglia deve rimediare a tutti i costi, ti fa vedere il tuo lato umano e ti fa avere compassione.
E mh. Sì. Sì. Okay, ti ehm, ti ti mhmm, <smacks lips> ti fa sentire c esatto, esatto, un at cioè ti ti riporta insomma, a avere anche un po' più pazienza con te stesso diciamo, ecco.
Ti umanizza. Sì, ma anche con gli altri. È questo il bello, il fatto di di arrivare a questa consapevolezza che, di riflesso sei co mhmm, hai compassione per te stesso, ma anche per gli altri. Quindi se una persona, comunque, agisce in un modo in cui non agiresti tu, ehm, hai comunque la lucidità di di riconoscere che alla fine è una persona umana e e va bene così, perché siamo tutti diversi e anche questo è il bello.
Mhmm, okay. Ma ti senti ti senti di di poter insegnare qualcosa a qualcuno, su questo? Insomma nel senso di
Mah, ehm, in realtà, non penso sai, <chuckles> io devo devo innanzitutto imparare molto di più, io.
<chuckles> Una presa di coscienza personale, che ognuno deve avere, insomma diciamo.
Sì, sì, sì. Auguro a tutti però ecco non insegnerei a nessuno nulla, però auguro a tutti di essere sempre aperti al cambiamento, perché è sempre bello mettersi in discussione e cambiare.
Okay.